Ừm. Thì thực sự thì bởi vì đã có tiền lệ nên là mình nghĩ chắc là nó cũng là một cái vết sẹo mà mình sợ là mình sẽ bị, gọi là, cứa lại ở chỗ chỗ sẹo đấy, là khi mà mình thi đại học ấy, ngày xưa hồi cấp 3 mình học là một đứa học rất là ô kê. Nhưng mà người ta hay bảo là "học tài thi phận" mà, nên là đến lúc thi đại học thì nói chung là một phần là mình chủ quan, mình làm rất là nhanh và mình không có dò lại. Thành thử ra từ đấy thì cái điểm đại học nó không được cao như kỳ vọng. Nó vẫn là so với một số điểm thì nó vẫn là số điểm rất là ổn. Nhưng mà so với kỳ vọng của mọi người dành cho mình thì nó không được cao và cũng không phải là thuộc dạng là top 1% của cả nước. Từ đấy thì mình đã trượt cái ngôi trường mà mình rất là, kiểu, đặt kỳ vọng là từ đầu mình sẽ đậu, đó chính là Bách Khoa, mà cuối cùng thì mình không đậu được trường đấy. Thì mình thấy phản ứng của mọi người là khi mà mình học một cái trường nó, ờ, có thể dùng, gọi là, ờ, ở thuộc dạng top dưới đi, thì, thì, ờ, thì mình thấy mọi người cũng không biết nữa, mình thấy mọi người cũng không có thể hiện được cái sự, gọi là, lúc nào mọi người cũng nghĩ là mình thông minh hay cái gì nữa rồi. Mà bây giờ mọi người cũng, kiểu, bình thường, bình thường vậy đó. Nên là mình thấy là, ờ, chắc là có, mọi người cũng có đánh giá đấy.
Ờ. Ô, cũng ổn. À. Ừm. Ờ. À, ra là vậy. Ừm, ừm, rồi mình hiểu rồi nè. Nhưng mà bạn ơi bạn cũng đừng tự trách bản thân bạn quá nha, có thể là cũng có những cái yếu tố khách quan trong cái trường hợp vừa rồi nè, nhưng mà thực tế mà nói nha, như bạn chia sẻ á bạn cũng vào trường top, chỉ là nó thấp hơn cái trường top bạn đặt ra trong cái nguyện vọng trước đây thôi. Vậy, à, với cái thời điểm hiện tại nè, với cái mục tiêu hiện tại nè, giả sử đi ha, cái trường hợp tệ nhất là bạn không vào được cái công ty thực tập Google đi thì bạn nghĩ là cái phản ứng xấu nhất mà mọi người có thể là thể hiện ra là gì nè?
Thực ra thì cái điều mình nghĩ cái trường hợp tệ nhất không phải là mình không vào được trong công ty thực tập Google, mà là bởi vì đây là một cái dự án cá nhân và mình muốn nó khởi chạy và mình sẽ, gọi là, vận hành nó như một cái dự án mà mọi người đang sử dụng như là những cái mạng xã hội bạn đang sử dụng đấy, à. Thì mình sợ là khi mà mình khởi chạy nó, mình, gọi là, triển khai nó cho mọi người sử dụng ấy, thì không được đón nhận được cái sự ủng hộ. Thì lúc đấy, gọi là, vừa mất sức này, và để mà triển khai được cho mọi người sử dụng thì nó cũng mất cả tiền bạc, còn thời gian nữa. Nên là mình nghĩ đấy là cái điều mà mình sợ nhất khi mình thất bại ấy. Còn mình nghĩ là khi mà mình, ờ, đấy ấy thì cái mục tiêu mà vào được công ty Google thì nó cũng không có xa với của mình nữa nhiều nữa rồi bởi vì là mọi người có chút gọi là, th thực chạy về triển khai dự án được về mà.
Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm, hiểu, hiểu rồi. Không sao đâu bạn ơi, cứ bắt đầu chạy từng bước từng bước một đi, rồi kiểu gì cũng có phương án giải quyết hết thì ý đầu tiên á thì mình muốn chia sẻ với là những cái vì bạn chưa bao giờ là làm nó hết nè, chứ hông vì bạn sợ là không có khả năng làm nó, cho nên á nha có thể là thử nha, bạn ngồi xuống viết ra hết những cái tủ của bạn nè hoặc là á bạn một cái là thật sự là bạn nói ra những nỗi sợ đó. Có đi tìm cái phương án giải quyết dựa trên cái nỗi sợ đó, thì không biết là bạn thấy là cái bước đầu tiên nè nó như thế nào ha?